नहीं, नहीं। अ, मैं मान लेती हूँ, मैं तुरंत मान लेती हूँ। <chuckles> अ, मतलब तुरंत का वही थी मैस मुझे लगता है कि पहले तो सामने वाला मुझे पता है कि, वो गलती कैसे है? और यदि मुझे उसके अ, लॉजिक में लॉजिक लगेगा, उसकी बातों पे कि हाँ, शायद सही बोल रहा है बट उसका देखने का नज़रिया गलत है, तभी अपनी बातें मैं रखती हूँ कि मैंने क्यों ऐसे किया। तो तुमने गलत अ, गलतफ़हमी के कारण तुमने उसको गलत समझा लेकिन मेरा जो है उसके पीछे जो है मंशा था, वो सही था, और ये था अ, तब मैं अपनी बातों को रखती हूँ और मेरा लॉजिक जिसका लॉजिक ज़्यादा सही रहता है तो फिर लगता है ठीक है, अ, माफ़ी माँग लेनी चाहिए कभी-कभी, <chuckles> तो वैसी हो के चीज़ें आगे बढ़ जाती है। देखिए वो भी कहीं न कहीं दूसरी गलतफ़हमी पैदा कर देता है।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। उहुँ, हुँ। हुँ। हाँ, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है ना जी। जी, जी। कई बार ऐसा भी होता है कि माफ़ी माँगना भी ज़रूरी नहीं है, केवल मान लेना ज़रूरी है कि हाँ, ठीक है यहाँ पर ये चीज़ गलत थी और आगे से नहीं होगी, इसको सुधार लिया जाएगा। तो ये भी एक तरह से चल जाता है, है ना? रिश्ता तो बच रहा है।
हुँ। <chuckles> पता नहीं, शायद इसका समाधान निकल जाए लेकि उसको भी यही लगता है कि मैं कभी माफ़ी नहीं माँगती और मानती नहीं हूँ अपनी बातों को। लेकिन मैं अंदर-अंदर मान लेती हूँ और मैं सुधार भी करती हूँ, लेकिन उसे लगता है कि शायद मैं अप गिलत गलती मानती ही नहीं, तो इस वज़ह से भी टकराव हो जाते हैं। वो तो खैर घर-घर की कहानी है, आपको समझना पड़ेगा सामने वाले इंसान को क्या तरीका पसंद है?
हुँ, हुँ। नहीं, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। वही है कि आपको अगर कोई गलतफ़हमी हो रही है तो सवाल पूछ लेने चाहिए। अ, जिससे कि हमारी गलतफ़हमियाँ जो भी 2 व्यक्तियों के दोस्तों की हो, परिवार की हो, किसी के भी साथ हो वो क्लियर हो सके, साफ़ हो सके। जी।
जी बिल्कुल। हुँ।
जी चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। आपके विचार तो बहुत ही अच्छे थे और जिस तरह से खुलकर आपने इस विषय पर बात की है। और सब जितनी भी जानकारी आपने मुझे दी है, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
ठीक है। अ <chuckles>

जी, बिल्कुल, इसलिए हम जिससे भी ब बातें कर रहे हैं, उनको कितनी जानकारी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि हम अपनी जो भी बातें रखें, वो उस हिसाब से रखें ताकि गलतफ़हमियाँ ना हों। और पहले से ही आसान शब्दों में सामने वाले को बताएँ और उनसे दोबारा पूछें कि उन्होंने समझा कि नहीं समझा। समझा तो क्या समझा, मैं तो ये भी करती हूँ ताकि पता चल जाए कि सामने वाला जो है, वही समझा है जो हम समझाना चाह रहे हैं तभी जो है मेरी बातें सही से पहुँच पाएँगी।
हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्क बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, गलतफ़हमी 2 लोगों के बीच में ही होती है तो ये 2 लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपस में बात सही कर लें। वो जिसके स साथ बात हुई हो या जिसने की हो, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ऐसा ही कहना चाहती हैं आप शायद।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल।
जी, जी। तो जैसे हम देखते हैं आजकल जो व्हाट्सऐप पर भी आता है कि टेक्स्टिंग में गलत हो जाती है फिर उसके बाद में अलग से एक स्टार का ऑप्शन आता है। उसके साथ में राइट वर्ड डाल के भेज देते हैं। यही दिखाने के लिए कि हाँ, कोई गलतफ़हमी ना हो जाए। तो ये मॉडर्न इस चीज़ का बिल्कुल है कि गलतफ़हमी स क्लियर करने का तरीका, है ना?
हुँ, हुँ। <chuckles> ह हाँ। <chuckles> हाँ, जी बिल्कुल, ज़रूरी है ये। हुँ, हुँ, बिल्कुल। इस और चैट में तो ज़्यादा ही गलतफ़हमियाँ होती हैं क्योंकि हमारा जो है भाव सह सही से नहीं जा पाता और सब अप अ, हर शब्द का अलग-अलग मतलब निकाल लेता है। अपने भाव के, अपने मूड के हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो हाँ ये ब इसलिए अ, कोशिश करनी चाहिए कि खुल के सामने-सामने बात हो पाए तो अच्छी है, नहीं तो फ़ोन पे बात करके जो है गलतफ़हमियाँ दूर कर लें।
जी, किया होगा आपने भी ऐसा तो? <chuckles> जी। बिल बिल्कुल।